Bon, après, il y a d'autres tests hein. Il y a après, heu, après ça, il y a la mmh, on passe une semaine à Toulon, dans le sud-est de la France, au centre, heu, au à dans un centre hospitalier quoi. Et du et on parce que c'est un métier qui est extrêmement exigeant physiquement. Donc on a on a un nombre de de vis on a quasiment une journée entière à l'hôpital, une journée, une journée et demie. Heu, on fait, heu, test de la vue, test de la vue nocturne, morphologie, d radio des poumons, radio de la colonne, radio des os, hem, électroen électroencéphalogramme. Heu oui, parce qu'on la formation complète d'un pilote dans la marine, ça coûte 3 000 000 € à l'État.
Heu D'accord, pour faire quoi? D'accord. Ah ouais, ils veulent vraiment quelqu'un qui est en superforme physiquement du coup. Ah ouais OK. Je vois.
Hors salaire. Hors salaire. Là, c'est juste le coût que ça que c'est de former un mec donc heu, bien sûr, oui, ils veulent que et puis c'est des standards international, hein. C'est d une classe 1 aéronautique, c'est l'organisation internationale de l'aviation civile qui fait ça et c'est c'est un standard. Si on veut être pilote professionnel, il faut avoir une classe 1. Ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle une classe 1.
OK. D'accord ça marche. Hem, est-ce que, heu, du coup heu enfin, comment tu as réagi en fait par rapport à cet échec? Heu, est-ce que ça t'a fait grandir déjà de 1? Et ensuite heu, comment tu l'as vécu en fait sur le moment?
Ouais, l l l'échec sur le moment, heu, alors je l'ai appris par téléphone quand c'est le le chef de la section qui m'a appelé et qui m'a qui m'a expliqué. Heu, on a eu une t on a une très bonne discussion au téléphone, il m'a fait un n un très, très bon débrief parce que c'est ce sont de des genres de personnes dans le genre d'entretien, on a tr on apprend plus sur nous-mêmes en 15 minutes qu'en 1 an et 1/2 à à travailler dehors honnêtement. Oui, oui, oui, c'est pas obligatoire en plus. C'est c'est pas obligatoire. Enfin, ils le fi
D'accord. Ouais, c'est bien le fait qu'il t'ait fait un retour, aussi heu, positif, heu, franchement heu, heu, on va dire que c'est de la chance et en même temps qu'il a été très gentil.
Ah, ils le font pas à tout le monde. Des de ce que j'ai compris de ma conseillère de recrutement, s'ils t'appellent et qu'ils te font un débrief, c'est qu'ils veulent que tu reviennes. S'ils t'appellent, heu, s'ils te font pas de débrief, c'est que ça sent s tu peux revenir mais bon, ça va être compliqué. Et hem
OK. Ah ouais, quand même. Tu vas devoir, heu, revenir là-bas du coup c'est bien.
Ah ben, oui mais de toute façon, j'ai ça j'ai c'est ce que je veux faire donc j'ai pas le choix. Donc honnêtement, heu, je m je l'ai très mal vécu les 5 1ers minutes.